Olha, preciso dar uma desabafada. <giggles> E porque praticamente, né, eu estou me controlando para não explodir. Mas eu já sei que eu vou explodir. Porque meu parceiro tá sempre reclamando, dando opinião, eh, sobre meus hábitos, né. Tudo, qualquer coisa que eu faço. Por exemplo Uhum. Ele adora ir para a academia.
Ah. Sim.
E é o tipo de pessoa, assim, que vai super contente, que para ele é um prazer, não é uma obrigação. Eu sou ao contrário. Eu vou quando eu tô com vontade. <giggles>
<laughs>
É, eu vou quando eu estou com vontade e acho que cada um faz como quer, né? Eu vou pela saúde e não vou porque eu to porque eu gosto. Eu detesto. Depois que eu estou ali, eu até aturo a situação, mas eu não gosto de ir para lá, né, ficar batendo papo. Ele vai para fazer lobby, sente prazer, se sente em casa. Eu não, eu quero ir, quero fazer Imagina que a gente mora no mesmo lugar e a gente vai com o carro de cada um com seu carro, porque eu faço, termino, vou embora e ele fica lá. Demora o dobro. Aham. E aí
Hã. Sim. Aham. Uhum. Olha. E com qual frequência ele frequenta a academia?
Olha, quase todo dia, só não vai todo dia, na verdade, porque não consegue por causa do trabalho. Mas ele vai bastante. Ah, não vai todos os dias na semana, porque não pode, não consegue, senão iria.
Entendo. E com qual frequência, assim, ele ele te critica por você não ir pra academia, ou por outros motivos?
E Por exemplo, quase sempre, né. Essa semana, por exemplo, eu eu tô um pouquinho resfriada, aí a gente fica meio mole, né, e depois a mulher tem ciclo menstrual e tudo o mais. Eu tô escrevendo a tese co para o doutorado, eh, enfim, ele ficou também resfriado, doente, e homem, quando fica doente, parece que tá em estado terminal, né. <laughs> E aí, de consequência, t toda a responsabilidade da casa fica nas costas da gente. E aí hoje que ele, por exemplo, tá um pouquinho já melhor, e voltou a trabalhar, me disse assim: "Essa semana você aproveitou que eu não fui também mangueou, né, na academia." Eu disse: "Ah, se você fosse mais macho alfa, né, mais um homem rústico e tivesse levantado. Ah, vou deixa aqui que eu levo o cachorro fora, não, espera ai, da você vai pra academia que deixa que eu coloco a água para ferver e faço o macarrão. Aí eu não ia precisar, né, pular academia." <laughs>
Sim, entendo. Tá morrendo. Aham. <laughs> <laughs> Nossa, você foi bem direta, né.
Né, é fácil. ah, cara, que isso, eh, eu tô com a mesma coisa que ele tá, igual, idêntico e tô em pé, <chuckles> tô viva, <chuckles> né.
Eh, homens e mulheres têm um comportamento totalmente diferente, né, nessas situações, a gente sabe que eles eles ficam mais é fragilizados, digamos assim, se é que é a palavra certa, mas como que você costuma reagir assim, quando ele faz essas críticas?
Uhum, aí a mãe li Olha, normalmente eu tento suprimir a minha vontade, né, de de jogar os pratos pra cima aham, e aí tento ser uma pessoa melhor, né, e aí eu digo, "eh, pe pensa por você, né, <giggles> pensa na sua academia, tá, até porque você é 15 anos mais velho que eu ou como diz aqui na Itália, o ultracolo, né, <laughs> você vai se derrubar primeiro, em teoria, né, que o certo seria esse, então deixa quieto tá, pensa por você.". <laughs>
De brigar. <chuckles> Uhum, é, é justo. Aham. Mas me conta aqui, pra mim entender, você já conversou com ele que essas críticas, elas te incomodam e se sim, como que foi a reação dele quando você tentou conversar sobre esse assunto?
Olha, assim, esse exemplo da academia é um exemplo banal, né, que pode pode parecer e é bobo, porém, é porque tem muita coisa atrás, né, não sei você, por exemplo, que é mulher, talvez, eh, entenda, mas porque, assim ele as eles acham que é muito fácil, né, eh, que o trabalho deles é sempre o mais cansativo, eh, que a carga deles é sempre mais pesada e no final, com essa história, a gente começa a absorver tudo, então assim, eu já tinha falado outras vezes. Porque aconteceram outras pequenas situações, e no final das contas, a resposta é mais ou menos sempre a mesma, tipo, "tá reclamando, sabe, você tem uma vida ótima, não falta nada pra a gente, a gente faz várias viagens por ano, a gente vai pra onde a gente quer, eh, come quantas vezes a gente qu quiser comer fora, mas e daí? Eu também posso me levar pra jantar sozinha, <chuckles> sabe, eu não, é, você tem que ter uma pessoa comigo, não é pra ser um trabalho a mais pra mim, eh, então, tudo isso eu faço sozinha, não entendi o porquê, né, <chuckles> você tá colocando isso na mesa". Então, assim é sempre aquela questão de um um pouco de minimizar as nossas questões, que no final eu a eu creio que assim o o a a questão não é o fato que não faz uma coisa, não faz outra, é justamente o fato de de diminuir o outro o outro, né, o problema, na verdade, a questão ou a necessidade emo emocional do outro.
Sim, eu entendo. Uhum. Entendo, mas me conte aqui; Quando ele faz uma crítica, você entende essa crítica como algo que ele faz para o teu bem? Porque, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Talvez ele veja que se você frequentasse mais a academia com constância, você teria, não sei, uma saúde melhor. Ou você estaria, ah, com o físico melhor. Eh, você vê essa crítica como negativa ou positiva? Por que que ele faz a crítica?
Olha para você <chuckles> Ah, olha, no início eu pegava como positiva.
Uhum.
E aí, o que que acontece. Eh, inclusive eu sou atleta, <chuckles> não é que sabe. É não, então não a desculpa do físico não não não não cola assim. Então ele não não é mais por ele, sabe. Ele acha que todo mundo tem que pensar como ele sentiu, o prazer que ele sente indo para a academia. Eu vou porque eu gosto de ir naquele momento ali, porque eu sei que faz bem para a minha saúde, ponto. Já fiz várias competições e tudo, estou em forma. Meus exames de sangue estão melhor do que o dele. <laughs> E então
Ah, que maravilha! Entendo. Olha que maravilha, então não é motivo para ele te criticar. Na verdade, então talvez, eh, seja só o modo dele tentar ou te controlar ou de forçar você a pensar como ele, como você mesma citou na verdade.
É, aham, porque acha que é preguiça, sabe. Não sei se é algum fetiche dele em gente que é doente de academia, porque pode ser, né. Hoje em dia tem de tudo. <chuckles>
<chuckles> Mas você já perguntou pra ele sobre isso?
Se era um fetiche. <laughs> É, não, assim, mas eu sei, eu conheço ele, eu sei que ele gosta de pessoa esportiva, sabe, de gente que se move, que não tem aquele aspecto de de preguiçoso.
Sim, ué. <laughs> Aham, de desleixado, talvez, né.
Entendo, e, isso, é isso, que ele disse é justamente isso, só que assim Ok. Mas e aí: "O que que você também faz, eh, quando eu não morava com você, até competição eu fiz, tá vendo?" <laughs> Então quer dizer o quê? Que tem alguma coisa que, né, al alguma coisa errada que não tá certa. <laughs>
Ah, mas talvez seja algo também, assim, eh, que ele criou na mente dele, né, como você mesma falou, que pessoas que são mais constantes na academia, eh, na cabeça dele e pode ter criado essa ideia de que são mais fortes, são mais bonitas, são mais atraentes, mas eu acho que você só vai descobrir isso quando você sentar pra conversar com ele e falar: "Olha, mas por que que você quer tanto, que eu vá na academia a tanto quanto você. Se eu estou com u uma saúde boa, se o meu físico ainda está muito bonito", né, e conversar com ele e tentar entrar num acordo, falar que você fica triste, né, quando ele faz essas críticas. É. Mas falar que você fica triste realmente com essas críticas, que isso ao invés de te incentivar, te faz mais vontade até, talvez, de não ir, né, de repica, como a gente fala, né. Eu acho que a conversa é sempre muito importante.
Sim. Uhum. Falar que ele que tem que cuidar da vida dele, né. <laughs> É! É porque se uhum. Isso. Olha, eh, sim, concordo contigo. Hum, algumas vezes eu já tentei conversar e e roda, roda e a gente cai sempre na mesma situação. "Ah, tem gente que tem 10 filhos, 2 empregos, hum, 3 esposas e e consegue ir pra academia. Isso é preguiça."
Hum. <laughs> Ah, é uma coisa mesmo acho que da cabeça dele, né, que ele criou. Você já pensou em fazer outro esporte ou de se inscrever numa academia que não seja a dele?
É. <laughs> Sim. É, eu pensei nisso, sabe, de mudar mesmo de academia. Mas eu achei uma coisa tão drástica: "Se eu preciso mudar, gente, de academia pra pra isso", né?
É, você tem que entender o quanto isso está te afetando, né? Se essa crítica você consegue, digamos, eh, ignorar, tudo bem. Mas se ela começa já a trazer, eh, problemas no relacionamento de vocês ou começa a te-te ferir, né, emocionalmente, às vezes é uma opção.
Uhum, sim, a opção também é trocar de homem, né? <laughs>
<laughs> Não vamos chegar na na coisa drástica, né? A gente sabe que todos os relacionamentos, eles têm altos e baixos, que têm as suas diferenças. Eu acho que o que falta, na minha humilde opinião é realmente é conversar mais, né, eh, diálogo sincero de explicar que realmente você quer ser livre de ir quando você quiser, eh, que você tem um outro ciclo diferente do dele e que você tá bem assim. Exato.
<laughs> Diálogo, né? Uhum. É, e tem diferentes fases, né, da vida da gente, por exemplo, eu tô num período que esses últimos 6 meses eu eu preciso terminar a tese, eu preciso terminar essas coisas, agora tudo em dezembro, por exemplo. Então é normal que, às vezes, em algum momento da vida, a gente tem que deixar um pouquinho de lado algumas coisas, depois a gente, né, se retoma atividades normais.
Exato, a tua prioridade agora é a tua tese, e que no futuro você pretende, né, eh, ser mais constante e mais vezes na academia, mas que também é justo você falar que você se sente bem do jeito que você está, e que você não quer se sentir obrigada a fazer, né. O que ele quer só porque ele acha que é o correto.
Uhum. Sim, sim. Exatamente, não e a a questão, assim, é que não é as o fato da academia, porque é uma coisa que faz bem para mim, ok. O que eu não gosto é que não não é que diz assim: "O que que eu posso fazer, né, pra aliviar a sua carga pra você poder vir na academia comigo?" Hum, então não existe isso.
É, então, mas um motivo para vocês conversarem, sabe, e entrarem num acordo para vocês viverem num equilíbrio.
<chuckles> É, né. É, <laughs> Olha, muito obrigada.
<chuckles> O equilíbrio. Ele salva todo relacionamento, viu, pense nisso.
<laughs> Tá certo. Muito obrigada por me escutar, tá, foi um prazer.
Imagina, o prazer foi meu poder compartilhar e e te escutar, escutar um pouco da tua história pessoal. Obrigada por você ter confiado em compartilhar ela comigo. Espero que você se resolva com o teu esposo, e que possam seguir aí tranquilos e felizes num casamento saudável.
<chuckles> <chuckles> Obrigada.